Ну тоже работает. Ну вот просто со спортом сложнее закрепляться.
Ага.
То есть вам постоянно надо будет это делать.
Мгм, м.
С питанием-то полегче.
Ну если человек Ну не знаю. Знаете, мне, например, вот проще, например, всё-таки позаниматься, нежели вот ограничивать себя в чём-то. Ну, хотя это тоже, знаете, это тоже привычка. Вот я, например, за последние вот несколько лет я перестроила свой образ питания, намного перестроила. Вот я стала больше есть овощей, например, меньше там макарон, меньше там вот вообще какого-то такого мучного. Вот хлеб я тоже практически не ем, в принципе, да. И я не потому, что я хотела себя ограничить, а просто, просто как-то вот, э, ну знаете, это, наверно, тоже еще зависит от, э, места, где живешь. Когда я жила дома, знаете, у нас там осень-зима, это было жуткие холода, там морозы, и хотелось прям вот знаете, там вот побольше, да, такого чего-то жирненького, такого горяченького. А здесь как бы вот тепло, особенно когда летом, вообще как-то ничего особо не хочется. Воду пьешь, да, какой-то там легкий салат съел, там тоже яйцо съел и всё, и уже вроде бы наелся. И целый день вот именно там только пьешь, там чай какой-то, либо там какое-то мороженое можно перекусить, где-то фрукты. Н, вот особенно, знаете, вот здесь как бы в Испании, да, у нас вообще тут круглый год, э, овощи, фрукты, всё, то есть в доступе как бы. М, вообще, как бы это супер-классно, мне кажется, для
Мгм. Мгм. Мгм мгм. Мгм. Мгм. М. Да да да. Ну я я об этом и говорю. Да. Мгм мгм. Мгм мгм. Да да. Мгм мгм. Ну да, хочется есть всегда. Мгм. Мгм мгм. Да вообще прелестно, да. Только воду пьешь. Мгм мгм. Да да. Мгм. Да. Мгм мгм. Мгм, мгм. Согласен согласен, да. Мгм. Мгм. Да-да-да, я полностью согласен. М, то есть, ну это как раз она- средиземноморская диета, в принципе, считается самой лучшей
для здорового питания. Ну да, да, конечно.
по сочетанию всего, что есть. То есть и и рыба, и мясо, и и морепродукты, и овощи, и фрукты.
Мгм. Мгм мгм.